Wah, beda banget. Nah, kata kalau kata temen aku, kalau aku kantor itu rapi banget, mungkin karena bajunya pasti kemeja dan celananya pasti celana bukan kulot juga, Kak, yang gembor tapi warna hitam, nggak yang ketat. Nah, itu lebih heeh, celana bahan tapi untuk bahan-bahannya bukan yang kain banget juga, nggak. Nah, aku nggak tahu kenapa teman-teman aku selalu kayak, "Rapi banget nih anak kalau misalnya baru pulang kantor," itu ada, dan bahkan beberapa orang ngerasa aku terlalu formal berpakaian. Nah, tapi kalau misalnya aku udah pulang kantor, itu aku pakai kayak tadi ya, kulot dan kadang pakai baju crop top. Nah, itu ada kayak yang ngira aku masih kuliah, Kak, jadi <laughs> ya, aku nggak tahu itu pujian atau nggak ya, tapi itu, eee, tapi kalau <laughs> ya, Kak, kalau misalnya kayak jalan keluar gitu, Kak, ya, mungkin aku lebih ini santai, kalau misalnya mau beli-beli makanan atau mau belanja doang, nah, itu aku lebih kayak pakai kulot, tapi bukan kulot yang biasa aku untuk jalan keluar, habis itu aku pakai baju daleman, habis itu pakai ini, Kak, sweter bukan sih, kayak jaket juga bukan, apa ya, tapi dia panjang kayak selutut, gitu.
Mhm. Oke. Oke. Kita tambahkan, gitu, ya. Mhm. Oke oke. Mhm. Oke, ini pujian dong ya, berarti, ya. <laughs> <laughs> Keliatan lebih muda dong berarti kan. <laughs> Terus terus terus? Oke. Mhm. Oke. Tau tau nih. Tau tau, bentukannya kaya jaket tapi bukan jaket banget, tapi kalo dibilang sweter juga kalo sweter kan ini ya, bahan e rajut, gitu kan, tebel-tebel, ya. Oke oke Tau tau tau.
Mantap banget, heeh, bukan bukan. Nah, itu aku pakai dan panjangnya itu sampai selutut, terus nanti aku pakai baju dalaman, ya udah, aku biarin aja gitu, maksudnya nggak ter nggak terkancing, nggak ya udah, nanti aku baru pergi. Makanya itu beda banget, tapi kalau lagi kumpul keluarga, nih, Kak, beda lagi, Kak, aku nggak tahu ya, ada baju yang kemarin aku pakai itu, kata saudaraku kayak, "Udah kayak kakak-kakak, ya, sekarang", padahal kan aku emang udah tua, ya. Nah, itu ada, <laughs> itu ada, nah, ketika aku oh, itu dia bilang kayak, "Oh, ini m kayak anak-anak pakai baju itu," padahal kayak pakai rok, pakai yang crop top tadi, Kak, tapi ini lebih ke baju lebaran ya, baju muslimah gitu, tapi roknya lebih ngembang. Nah, itu aku pakai, terus waktu aku datang lagi tapi mo dengan model aku yang pakai celana kulot, terus baju kemeja yang crop top beliau bilang kalau misalnya aku itu lebih nampak dewasa ketika memakai itu.
Mhm. Oke. <laughs> Heeh. Udah kayak kakak-kakak. <laughs> Oke. O Heeh.